Ouais, c'est français, non, portugais, oui, mais c'est rarement portugais, non et français, oui ouais, je maintenant que tu me poses la question en y réfléchissant, heu, c'est rarement dans ce sens-là. <laughs> Mais, mmh, mais après, enfin, moi, je trouve ça vraiment impressionnant de, mmh, bah, de de changer, tu vois, comme ça, de langue. Et b ouais, c'est c'est fou parce que moi, tu vois, à contrario, à son âge, heu, étant donné que je suis d'origine portugaise, bah, moi, quand j'allais chez mes grands parents, je me souviens que mes grands-parents, surtout ma grand-mère, me parlaient uniquement en portugais. Et je détestais ça. Je lui disais, bon j'étais peut-être un tout petit peu plus vieille, hein, mais je lui disais: «Non, mamie, je sais que tu sais parler français, donc parle moi français». Moi, je refusais le portugais.
OK. OK. Bah, surtout à leur âge. Ah super. Ah oui, toi, c'était différent. Lui, heu, lui refuse le français. Oui. Lui refuse le français alors que toi, tu refusais le portugais. Heu, il tient peut-être de sa mère mais dans le sens opposé, quoi.
Ouais, c'est différent. Bon après, j'étais en France, donc, hem Exactement. Donc, heu, je trouve ça assez rigolo. <chuckles> Dans le sens opposé, exactement. <laughs>
Ouais, ouais, ouais, ouais, d'accord, OK, je vois. Donc, heu, oui donc, heu, au final, il s'est bien acclimaté à votre, heu, à votre changement de vie parce que du coup, si je comprends bien, lui, il est pas né au Portugal, il a pas eu le choix de du choix de vie que vous avez décidé, quoi. Donc ça ça maintenant, heu
Ouais, carrément. Non. C'est ça. Lui, on lui a dit: «Allez, hop, on te met dans la valise, let's go, on y va», quoi. Bon, on l'a pas mis dans la valise, bien sûr, mais, heu, <chuckles> tu as déjà compris, quoi. <chuckles> Tu te doutes. Encore, exactement. <laughs>
D'accord. Oui, bah, encore heureux, hein. <laughs> Sinon, j'appelle, heu, SOS, heu, parents, heu, enfants mal, heu, mal, heu, mal éduqués. Je sais plus comment on dit là, mais, heu, voilà. <chuckles> OK
C'est ça. <laughs> Non, non, promis. <laughs> Il a pas été dans une valise. <laughs>
et hem, comme tu me dis, heu, bah, du coup, bah, voilà, tu as maintenant tu as ta fille, bon, qui parle pas, heu, pas encore, moins pipelette que que le petit. Heu, tu disais que, voilà, elle sera peut-être plus plus comment dire? Plus ouais, exactement, plus bilingue au portugais, elle sera plus facile, heu, ce sera plus facile pour elle, on va dire, d'assimiler cette langue là, parce qu'elle aura pas le choix que de faire que cette langue là, alors que ton fils, heu, a eu les 2. Qu'est-ce que, justement, dans l'éducation et dans la façon de procéder, avec le recul du 1er, de ton garçon, est-ce qu'avec ton mari, il y a des choses que, justement, vous voudriez peut être changer dans cette transmission de la langue, dans, bah, l'accoutumance de la culture et cetera? Voilà, est-ce qu'il y a des choses, même des obstacles, que tu as rencontrés avec ton fils que tu voudrais changer, justement?
Mmh mh. «Bilingue» entre guillemets, ouais. Je sais pas comment dire. Exact. Mmh mh. Mmh mh.